Ừm, có một số món rất là phổ biến, mình nghĩ là, ừm, ở Việt Nam thì nhà nào cũng làm, ví dụ như là cơm còn thừa thì sẽ để tủ lạnh hôm sau mình làm món cơm chiên. Thì từ cơm chiên thì mình cũng có thể chế biến ra rất nhiều loại như là cơm chiên trứng này, cơm chiên tỏi này, cơm chiên, ơ, Dương Châu này, hoặc là, ừm, cơm có thể chiên với bất ký cái đồ ăn gì, đồ ăn mặn, ờ, hôm trước còn ấy, thì mình có thể thái nhỏ lên, mình trộn lên mình chiên thì nó khá an toàn và nó cũng cũng ngon.
À, đúng rồi. Ừm. Ừm, nghe bạn chia sẻ mà mà mình cảm giác như là mình cũng muốn thử nó như thế nào, ờ, nghe cũng có vẻ ngon ghê á ha? Vậy thì hông biết á là có lần nào mà bạn bị thất bại khi mà thử chế biến đồ ăn thừa hông? Và cái bài học bạn rút ra là như thế nào?
Ừm. Ờ.

Mình thường xuyên nấu ăn, bởi vì mình có con nhỏ cho nên bây giờ mình phải thường xuyên nấu cho tụi nó ăn.
Ừm, vậy thì á hông biết là, ờ, khi mà nấu ăn cho các bạn nhỏ như vậy á, thì, ờ, bạn có gặp cái trường hợp là có nhiều đồ ăn thừa và bạn đã xử lý nó như thế nào nè?
Trời ơi, thường xuyên! Bởi vì mình hay bị cái bệnh là mắt đói hơn bụng, cho nên mình sẽ mua nhiều hơn và mình sẽ nấu nhiều hơn cái sức ăn của gia đình, ờ, và kết quả là thường xuyên thừa, thừa rất nhiều đồ ăn luôn. <chuckles>
À. Ừm, vậy thì những lúc như vậy á, thì, ờ, bạn thường xử lý nó như thế nào á?
Ờ, đúng là mình sẽ phải, ờ, ừm, cất lại vào tủ lạnh để nghĩ ra là ngày hôm sau mình sẽ nấu nó thành món gì đó hoặc là, ờ, hâm nóng lại hoặc nấu lại ăn chứ mình cũng không, ơ mình cũng tránh lãng phí đồ ăn, ừm, và mình gọi cái ngày hôm sau những cái món mà mình nấu lại đấy mình mò gọi là món "vét-tu-lanh", tức là vét tủ lạnh. <laughs> Ừ. <chuckles>
À, cũng, ơ, thú vị quá ha. Ừm, vậy thông không biết á, là, ờ, cái việc mà bạn, ờ, nấu lại những cái món thừa thành những cái món mới á, thì, ờ, theo bạn á, thì cái việc tận dụng đồ thừa như vậy á có tiết có giúp tiết kiệm chi phí đáng kể hông?
Ừm, rõ ràng là khi thức ăn thừa mình không, ơ, bỏ đi và mình tận dụng mình nấu lại thì nó có lãng phí à, quên, nó sẽ giảm cái sự lãng phí về chi phí thực phẩm, thế nhưng mà song song với đấy thì mình phải, ờ, chú ý đến một vấn đề là sức khỏe.
Ừm.

Ờ, mình, ờ, không hy vọng nó thành xu hướng đâu, bởi vì kiểu gì thì cũng khi mà đồ ăn nấu rồi, xong rồi để qua đêm, hoặc qua một thời gian, nấu lại thì nó cũng không còn nguyên chất dinh dưỡng ban đầu nữa, và cũng có thể có các loại vi khuẩn nó thâm nhập. Nếu mà mình nấu lại mà mình không biết xử lý kỹ thì nó sẽ lại còn hại hơn là là lợi á. Ừm, thế còn ừm, đúng, mình nghĩ là là là mọi người rất nên để ý cái việc đấy. Thế còn tất nhiên cái việc mà mọi người tránh lãng phí đồ ăn thì mọi người cũng nên là học cách để chế biến lại những cái đồ ăn thừa một cách, ờ, hợp lý và an toàn sức khỏe nữa. Mình nghĩ là nhất đối với các bạn trẻ thì các bạn nên lưu ý đến cái vấn đề đấy.
Ừm. À. Ừm, cũng hợp lý. Ừm. Ừm. Ừm. Vậy thì hông biết á là, ờ, nếu như mà, ừm, hầu hết mọi người biết cái cách tận dụng đồ ăn thừa giống như cái cách mà bạn làm, thì bạn nghĩ là xã hội có thay đổi hông ta?
Ừm, cái đấy thì, ờ, vĩ mồ quá nhỉ? <laughs> Mình chỉ nghĩ là thực ra là cái này là nó là do do hoàn cảnh, chứ nó sẽ không trở thành một cái, ờ, xu hướng gì đâu. Bởi vì như mình ban nãy mình trước nói là khi ở với bố mẹ thì bố mẹ mình sẽ có thói quen là, ờ, sử dụng cái đồ thừa, chế biến đồ thừa nhiều hơn. Còn khi mình lập gia đình rồi mình ra ở riêng, thì cái xã hội với cái hoàn cảnh mình nó khác, mình có chế biến lại đồ ăn thừa thành món mới, nhưng mình sẽ không thường xuyên sử dụng nó. Với cả là khi mình có gia đình riêng thì mình buộc phải chú ý nhiều đến vấn đề kinh tế.
<chuckles> Hơi rộng, đúng hông? Ừm. À, hợp lý nha.